Ujú. <chuckles>
Sí, no, no es nada fácil no es nada fácil cuando uno tiene planes y pues ocurren cosas externas a uno, ¿no? Que se interponen y luego el miedo a la a lo que ocurrirá, la inci incertidumbre. No no no es para nada sencilla esta situación. Sí. No sé si con con tu esposo se hayan puesto, o sea, se se hayan sentado con calma y hayan puesto todo esto por escrito, porque por lo que noto, como me lo cuentas, pues sí tienes muy claras, ¿no? Muy bien presente, ¿no? Los los diferentes escenarios que se podrían presentar con cada una de estas decisiones. Pero cuando a veces uno pone por escrito todas estas cosas, como que las ideas se aclaran más, ¿no? Aunque duela, luego como que luego la respuesta más sensata, ¿no? La la decisión más sensata como que se se pone de manifiesto justo porque uno pone por escrito todo, ¿no? Como que ahí la balanza ayuda a que como que va va pesando de un lado, uno lo ve más claro. Aunque ninguna de estas decisiones será fácil, por lo por lo como me lo cuentas. Ambas, o sea, representarán, o sea, tendrán su su propio su propia dificultad, ¿no?
Ujú. Ah, sí. Ujú. Ujú. Sí. Ujú.
Eh Sí, se no se nota que es una decisión difícil y imagino que cualquiera de las 2 decisiones que llegues a tomar, eh, sí, o sea, habrá un poco de tem un poco o bastante temor, bastante miedo por por cómo irá pero poniéndolo por escrito, como que es más fácil que todo se aclare, que que llegues a ver, ¿no? Que lleguen a ver, ¿no? Cuál es el camino más sensato que que tomar. No sé si ya lo has ya ya lo ya lo hayan hecho, ¿no? De tener todo bien detallado por escrito.
Ujú. Es una conversación, o sea, lo hemos conversado muchas veces, pero lo que me planteas me parece una idea genial, porque nosotros decimos: "No, tenemos esto a favor y tenemos esto en contra", pero la verdad que nunca lo habíamos escrito. Y y me parece genial porque, de momento, si nos aparece algo nuevo, ya queda registrado y y y bueno, si tenemos que se-sentarnos a hablar 4 veces a valorar las posibilidades, ya por lo menos lo tenemos escrito y es lo que dices, te da muchísima más claridad y es como es como de verdad poner las cosas en la balanza, justo como lo describiste. Y y me parece una idea genial y la próxima plática que que tengamos sobre este tema es algo que, créeme que vamos a a implementar. Quisiera agradecerte por por escucharme, porque de verdad que he encontrado una oportunidad de de desahogo acá. No había hablado como con nadie externo del tema y y te agradezco de verdad por tu escucha activa y y me siento muchísimo mejor. Voy a implementar lo de lo de escribirlo, o sea, tanto yo como mi pareja vamos a sentarnos uno con los pros y otro con los contras. Y y pues bueno, de verdad que 1 millón de gracias por escucharme y 1 millón de gracias más por el consejo
Ujú. Ujú. Ujú, sí. Ujú. Ujú. Sí.